Allora c'è qualcosa, mhmm, nelle tradizioni di famiglia, uhm, che che ti emoziona? 1 tradizione particolare che c'è nella tua famiglia?
Assolutamente, mhmmm, a me emoziona davvero tanto, uhm, in particolare il momento, mhmm, delle festività natalizie, perché, mhmm sì, sì, sì, perché, mhmm, diciamo ho dei ricordi davvero belli, uhm, intensi, che assolutamente sì. Che, uhm, comunque anche ora, ehm, vivo. <giggles> Però nell'infanzia diciamo che ho i ricordi, mhmm, più belli, più intensi, uhm, dove mi sono sentito davvero connesso, uhm, con la mia famiglia il mo in modi, davvero, che mi hanno probabilmente anche segnato di carattere, perché ho
Ah, bello. Legati all'infanzia? Mh. Ah che bello, ma vuoi raccontarmi in particolare, uhm, per esempio come mhmm, cosa ti ricordi di questa tradizione, come festeggiavate il Natale quando eri, mhmm.
Certo, certo. Mi ricordo che, mhmm, quando vivevo in Italia, ehm uhm, quando veniva il Natale era il momento, prima di tutto che, uhm, aspettavo più, uhm, di qualsiasi altro, mhmm, nell'anno, perché, mhmm, mhmm esatto esatto con emozione. Mhmm, si tratta, uhm, di uhm, cioè, mhmm, si trattava di, uhm, passare questo Natale, ehm, dai miei nonni con tutti i miei cugini, con tutti quasi tutti i parenti della mia famiglia da parte di mio padre
Mh-mh. E con ansia, <giggles> con emozioni <giggles>
Ehm, mh-mh.
Quindi una grande famiglia, un un Natale sempre, ehm
Esatto. Esatto. Era anche una grande casa. Quindi, mhmm, c'era un po' spazio per tutti. C'era la la camera dei dei cuginetti, la camera degli adulti, quindi, mhmm la cucina, diciamo, era la camera degli adulti. E ricordo che fin da piccolo ho avuto davvero una bella relazione con i miei cugini, ehm, c'era un tipo di divertimento che m ormai, una naturalezza, un, uhm, un modo puro quasi di vivere quelle cose che, non che, “non c'è più”, tra virgolette. Cioè, non sento come, ehm, non percepisco come lo percepivo ai tempi.
E Ma secondo te non lo percepisci più perché sei diventato adulto o perché oggi nel mondo queste tradizioni si sono un po' perse, si festeggiano in maniera un po' più superficiale?
In maniera più superficiale, direi, perché anche, ehm, ad esempio con l'avvento dei telefoni, ehm, quindi della tecnologia, degli smartphone, di stare tutto il tempo, mhmm, attaccati un po', eh, al telefono, si è persa, ehm, mhmm, <tsk> quel modo di racco raccontarsi, di vivere, che magari ai tempi era, mhmm, molto più, uhm, puro, più autentico. Invece ora magari
Mh-mh. Cioè, forse si si aspe quel non c'è più quell'aspetto umano, quella connessione, quell'interazione spontanea che forse c'era un tempo. Adesso, mh, si è molto più forse disconnessi.
Che c'era un tempo. Esatto. Esatto. E questa disconnessione in un modo o nell'altro si percepisce nel nell'aria anche di queste festività. Anche gli argomenti sono cambiati. Ehm, una volta magari, mhmm, c'era c si stava un po' più tranquilli. Si parlava, ehm, di cose un po' più, uhm
<clears throat> Mh-mh.
possiamo dire mhmm, più associate al davvero alla tradizione, a quello che significa il Natale per molte persone, no. Ora magari alle feste di Natale ho l'impressione che, sai, si apre il il telegiornale, anche il giorno di Natale ci sono le brutte notizie.
<laughs> Quindi si si parla un po' quello che succede nel mondo, mh-mh, ma secondo te, mhmm, e e
E e esatto. Mhmm, c'è questo a cioè, questa atmosfera di crisi.
Certo, e e effettivamente immagino, perché comunque la realtà è, uhm, in questo momento, insomma, a livello globale è un po' un po' difficile per tutti. Ma secondo te comunque non in qualche modo non c'è anche, ehm, forse una percezione di, ehm, bambino, quando eri piccolo ovviamente, magari non facevi caso agli adulti che parlavano di temi più importanti, ti soffermavi semplicemente ai ricordi legati alle chiacchiere più superficiali e più spontanee con i cugini, con le zie, la mamma, e quindi magari, ehm, <chuckles> anche nel pas <chuckles>
Sì. Probabilmente così. <chuckles> Esatto. Anche perché, come dicevo prima, appunto, noi stavamo in questa camera piena di giochi che poi si sono uhm, che sono presenti che erano presenti lì da generazioni ormai di, uhm, nipoti. Perché, mhmm, come ti ho detto ehm, come t'ho detto, c'è una fa abbiamo una famiglia molto grande che ne ha passate un po' di tutte. E quindi c'era, sai, uhm, c i miei genitori mettevano questa m mini, uhm, tavola.
Mh-mh. Mh-mh.
La coprivano di, ehm, ad esempio fazzoletti da, ehm, to tovaglie da tavolo. Ehm, meglio
Be
meglio me meglio detto, ehm, colorate con cartoni animati, c'era la televisione che, ehm, trasmetteva programmi per bambini, e quindi un po', mhmm, lì mi sono connesso, ehm, molto, ehm, ai, mhmm, con i miei cugini, c'è stata una connessione davvero con anche con le mie cugine e cugini. Eravamo sia maschi sia femmine. Ehm anche bambini.
<chuckles> Ed è una connessione che sei riuscita a mantenere nel tempo a distanza di anni, o pensi che in qualche modo sia cambiata, ehm, questa tradizione o anche il modo i rapporti che avevi insomma con uhm con i cugini e con la famiglia in generale?
Bella domanda. Ehm, forse anche questo che, ehm, mi genera <chuckles> un po' di emozione ora, perché, ehm, vivo quel quel momento con nostalgia, perché ovviamente le cose sono cambiate, ognuno l'ha ha preso una strada diversa.
Certo.
Quindi, mhmm c forse questo, anzi, sicuramente, è un motivo che mi spinge a credere che davvero mi mancano quei momenti o vorrei che fossero, mhmm, anche 1/4 intensi di come lo erano una volta, e purtroppo non è così.
Quindi adesso non sei mhmm, quando arriva il momento del Natale, delle festività non riesci a in qualche modo, anche se siete ormai, ehm, grandi, un'età diversa, a rivivere, ehm, quella stessa tradizione? Non vi incontrate più come famiglia, tutti quanti insieme, ehm, lo festeggi mh-mh.
Assolutamente no. Anche perché siamo ormai viviamo in posti diversi. Quindi, mhmm, ci risulta difficile, quasi impossibile, ehm, passare del tempo di qualità insieme com'era una volta, però alla fine
Mh-mh.
uhm, cerco di essere ottimista, anche perché abbiamo un'età e, uhm, il futuro sicuramente, ehm, spero ci riservi qualcosa di bello, emozioni similari, perché no? Anc anche più intense, anche se non non saranno mai, ehm, così pure come quando le vivevo una volta. Ehm, e non solo a Natale, anche magari in altri tipi di contesti, comunque di, ehm, tradizioni familiari, tip per esempio la domenica.
Certo. E eh, anche quello era era un momento in cui vi riunivate tutti quanti in famiglia.
A tavola. Assolutamente. Certo, non magari non di uguale intensità come il Natale perché il Natale, <sniffs> si sa, è una festa, uhm, dove ci sta alla base l'amore, mari, l'essere un po' più ehm, ehm, l'avere un po' più di compassione riguardo all'altro.
Come il Natale, mh-mh. Sì, è vero, si di <chuckles> si dice, infatti, che sia così, ma senti ma tu hai un ricordo in particolare di queste feste, a parte la riunione, insomma, con tutti i parenti, i cugini, ehm, c'è qualcosa che ti ricordi in particolare di quando eri piccolo, dei sapori, dei piatti, dei suoni, dei colori, non lo so, magari l'albero di Natale se lo facevate tutti quanti insieme oppure lo dova lo trovavi già fatto quando andavi a casa, ehm, dei parenti.
Esatto, mi hai ricordato proprio dell'albero di Natale che ti mhmm, ti dico la verità, uhm, <chuckles> mi ero totalmente scordato della bellezza di farlo insieme ai miei cugini, per esempio, ehm, sì, c'è c'era questo momento prima, ovviamente, del Natale, cioè della della festa in sé, del del giorno in sé, ehm, il che vive vivevamo molto con <smacks lips> con bellezza. Poi, sai, com'è, mhmm, ripeto, a quell'età, sei così puro, sei così, uhm, pieno d'amore, soprattutto se sei cresciuto bene e questo è stato il mio caso e, quindi, posso dire di esserne grato, di aver vissuto questo momento in cui se anche fare l'albero di Natale, quanto sia una cosa piccola, a volte anche magari o nel giorno d'oggi, non hai neanche voglia di fare l'albero di Natale, lo fai giusto per farlo, <chuckles> quindi, <chuckles> vabbè. Esatto, esatto, sì, ehm, però una volta, no una volta non era così ed è davvero emozionante il pensiero che, magari, dalle piccole cose, ehm
<chuckles> Ah-ah. <chuckles> <chuckles> Come se fosse un atto dovuto. <chuckles>
Si manifestavano, così tante belle emozioni.
Certo, ma tu per esempio adesso, anche se appunto mi hai detto che non riuscite più a riunirvi tutti quanti insieme, perché vivete in posti diversi, una vita diversa ovviamente, ma almeno quello sei riuscito a mantenerlo? Cioè tu continui a fare per esempio, l'albero di Natale dove vivi a casa a casa tua o no? Cioè cos'è rimasto di quella, ehm, tradizione forte che ti ha sempre emozionato, adesso?
Uhm, u ehm, sì, ehm, continuo a farlo però, uhm, mh, mh, non non lo faccio con la stessa, ehm, emozione a cui ero abituato. Ehm, però diciamo che il Natale, o comunque le festività natalizie, mhmm, mhmm, come ogni cosa le e e vivo diversamente. Cioè magari, ehm, s ci sono si mhmm, s mhmm, sentimenti similari che però magari vivo più che con parenti, con amici, ad esempio, o comunque la classica cena di Natale, la vigilia, ehm, uhm, comunque la vivo con uhm
Mh-mh. Certo.
Con emozione, con semplicità, come appunto è giusto fare, però non come <chuckles> certo.
Certo. Cioè Continui a festeggiare, sì, o ovviamente, uhm, il Natale in maniera diversa, anche perché sei più grande, oltre amicizia, altre pe oltre persone, però, mhmm, gn è è una è una tradizione adesso, forse, diversa rispetto a quel passato. Ma per esempio del ehm, di questa tradizione di quando eri bambino, cos'è che ti ricordi, uhm, in particolare? Ehm, il momento che ti piaceva di più, quando arrivavate a casa, ehm, dei nonni, dei parenti? Quando facevate l'albero? Quando incontravi i cugini? O quando scartavi i regali? <chuckles> Qual era il momento più magico, più bello? <exhales>
Mh-mh. I regali si scal ehm, si scartavano di soli i di solito a casa, diciamo in maniera mhmm, per ehm, per lasciare un po' il mistero. Però l un ricordo, uhm, bello era il giocare a nascondino, nonostante <chuckles> si la casa sia, uhm
<chuckles> Ah! <chuckles> Ah, ecco. <chuckles>
e era piena di persone, eccetera, ehm, però, come ti ho detto, uhm, essendo molto grande, c'era posto anche per un gioco del genere. <chuckles> E quindi, magari i parenti, mhmm, davano delle indicazioni: "Eh, quello è andato lì, quello è andato l quella è andata là." E quindi si creava questo <chuckles> questo questo gioco che, mhmm, ecco, non ho più giocato dai tempi. Ovviamente ora, mhmm, mhmm, no magari ora ci sono le escape room, ehm, c'è un modo diverso di vivere, ehm, <chuckles> questo tipo d'emozione. Però, come lo vivi da piccolo, ehm, ti resta davvero nell'anima. E questo, mhmm, davvero, mhmm, bello.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Eh beh, certo. Beh, infatti son convinta che son dei ricordi veramente preziosi, e anche probabilmente, mhmm, <tsk> ehm, diventati più belli proprio per questa percezione ingenua, uhm, che c'è che che si ha quando si è bambini, quindi sono ancora più magici questi ricordi. Uhm, sarebbe bello, insomma, potere continuare in qualche modo anche a coltivare questa parte così ingenua anche quando si è adulti e quindi perché, no, giocare nascondino anche da adulti. Ehm, solo che uno tende a non farlo perché, magari, pensa che sia una cosa banale, ehm, che è soltanto per i bambini.
Certo. Mh-mh. Certo. A alla fine, mhmm, basta, secondo me, uhm, far, mhmm, rinascere quel bambino interiore che abbiamo un po' tutti. Basta riscoprirlo in un modo o nell'altro. C'è sempre, uhm, questa questa opzione che è consapevolizzata, ehm, allora mhmm, effettivamente, po potremmo rivivere emozioni, perché no, anco ancora più intense di quelle che abbiamo vissuto ai tempi, e questo è l bello della vita.
Ma sì! <chuckles> Magari la prossima volta che si organizza il Natale potresti proporre ai tuoi amici o parenti, ehm, il gioco del nascondino, vedi un po' che reazione <chuckles> avranno. <chuckles>
Esatto! Perché no, perché no, davvero, <chuckles> sarebbe
<chuckles> Comunque è stato piacevole <chuckles> ascoltare questa storia, anche la tradizione del del Natale che è sempre un può magico. Ti ti ringrazio e, magari, alla prossima.
Anche per me. Anche a me. Alla prossima, ti ringrazio anch'io di cuore.
Okay, ciao.
Ciao.